Não tem telefone. Claro, você tem família, né, eh, plano você vai passar para sua família, olha gente eu estou precisando de a da ajuda de vocês. Se não for urgente, entre 8h e às 14h, ninguém nem me manda mensagem para eu não ter a notificação.
É, pois é. Uhum.
Eu não quero tirar a notificação de vocês.
É verdade, eu posso avisar, né, não é aquilo que eu só pego e sumo. <laughs>
Avisar. Sabe, aquelas coisa que tem no WhatsApp que você olha ali no status tá escrito assim, na faculdade.
Uhum.
No cinema.
Sim.
Ou tal, não posso atender das 8h às 14h.
É verdade.
Por favor não insista, tipo assim, é, não tem isso nas portas, não entre sem bater, né, por favor não insista. Aí você vai falar com os mais próximos claro, seus pais, sua família, gente me ajuda nesse sentido.
<laughs> É verdade. Uhum. Sim sim, exato, não. Uhum, eles eu preciso falar, até porque eu acho que, por exemplo, a minha mãe mandaria mensagem de qualquer forma, só muda que eu responderia depois das 14. <chuckles>
Mais claro. Exatamente, mas também colocar assim para eles, se for muito urgente, me liga.
Uhum.
Não manda mensagem.
É verdade, a ligação tem aquilo de uma certa urgência, né, é algo que não pode esperar quando alguém te liga
Exatamente, porque hoje as pessoas quase não se ligam, né, elas mandam mensagens, né, se comunicam por mensagem. Aí, só nessa brincadeira aí, olha quantas horas que você já tá economizando, pelo menos 1 hora.
Uhum. É verdade.
Que seria o tempo de intervalo e tal.